А что тебя больше всего мотивирует учиться на протяжении всей жизни?
На самом деле, э, наверное, если я себя вот, э как бы ставлю такое понимание, что всё-таки, ну, мы должны двигаться вперед как бы, да, мы уже непонятно, зачем и как и и и родились, и как как бы зачем мы тут н находимся, да, и, наверно, уже такое вот, 1, наверно, трудность, э, с которой там чаще всего вот подростки сталкиваются тогда-то, да: вот они не знают, куда идти дальше, что делать. И получается, что очень часто такой, ну, будто ступор, да, вот <chuckles> как будто, э, наполняет, да, вот, как себя вести, э, куда мне девать себя, да. И иногда люди просто, ну, у них нет мотивации учиться, у них нет мотивации куда-то идти вперед, потому что они просто застряли в этом, э, сегодняшнем дне, да. И получается, что, ну, они даже не хотят планировать ничего, потому что они не понимают смысла смысла идти вперед. И очень важно, я думаю, 1 момент, почему вот, э, важно находить смысл, да, если его, ну, изначально нет, э, вот надо что-то, м, ну, для себя придумать, да. Вот я хочу учиться, допустим, да, я хочу что-то новое для себя найти, я хочу, э, там пойти на какой-то кружок, да, это уже будет какой-то смысл. И ты ставишь для себя сель цель: допустим, я хочу попробовать, э, себя в соревнованиях, я хочу попробовать себя там в каких-то кондитерах, я хочу И просто ты ставишь свою цель, не самые большие, да, потому что, если будет какая-то грандиозная цель, то ты должен будешь поставить маленькие цели перед этим, потому что такой скачок, ну, сразу перейти, там не получится. Поэтому я вот думаю, лучше всего вот ставить маленькие цели: допустим, вот я сегодня там, а, поучу немножко то, потом поучу другое, потом, когда я выучу это пэ и и как-то ты как будто постоянно есть какая-то цель, да, двигаться вперед. Потому что, если цели нет, двигаться вперед на самом деле очень сложно.
Мгм. Ага. Ну да. Ага. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ага, да-да-да. Ну да. Мгм. Слушай, но ты щас много всего такого рассказала. Ну вот смотри, а если мы возвращаемся к теме того, что подростки должны, э, что-то, скажем так, выбрать для себя, какую-то цель, а, на будущее себе, чтобы куда-то двигаться. Ну, вот, а если у них не получается? Проходит год, 2, 3, а у них не получается выбрать, либо они выбирают, но в итоге бросают, потому что они чувствуют, что это не их. Вот как поступать в таком случае вообще? Потому что же даже Может быть, знаешь такую тенденцию: сейчас, э, многие подростки даже берут какие-то, а, отпуска перед университетом, перед поступлением в университет. Потому что они просто в 17-18 лет- они не не знают вообще, что они хотят з делать в жизни, и это довольно такой ранний возраст, чтобы вообще решать. Вот как вообще быть, если решения-то нет в итоге? Они не знают, что они хотят.
На самом деле, я думаю, что со мной такое случилось. Я до сих пор, э, э, в таком не понятии, э, ш чем заняться таким грандиозным. У меня всякие маленькие цели, но, э, к к какого-то грандиозной вот, э, цели я не могу найти. Потому что у меня такие маленькие цели с разных, э, мест, да. И получается, что я закончила одну, я перехожу к другой, я закончила другую, я за и перехожу еще в э, какую-то цели, да. И получается, что, м, я думаю, самое важное,- вот кто правильно говорил,- никогда не н не берите, э, э, паузу меж обучениями. Допустим, ты закончил школу, т ты сразу идешь, э, в какое-то училище, да. Ну н дальше, да, куда ты мог бы хо ну, хотеть идти, да, если не всё так потеряно. Допустим, есть какие-то идеи, но, допустим, ты не можешь себя как-то ну, как-то определиться. Всё-таки ты, допустим, бери то, что хотя бы как-то с тобой имеет дело, да, как-то тебя интересует. И если вдруг тебе вот на протяжении не понравится, ты бросишь, пойдешь в другое уч училище либо не пойдешь. Но когда ты делаешь паузу, ты не пробуешь, ты не пробуешь, ты ни не понимаешь, что это такое, ты не понимаешь, где ты находишься, ты не понимаешь, как бы ты себя чувствовал, да. Может быть, тебе бы понравилось, может, не понравилось, может, ты бы с кем-то познакомился, кто бы тебе там дал какую-то бизнес идею, и тогда бы тебе вообще работать не надо было бы, да. Но я имею ввиду, что, э, на самом деле это больше из-за опыта. Не то чтобы там, ну, получить какой-то диплом. Поучиться- это больше, я думаю, опыт, да, вот, э, знакомства, какие-то связи, да, какие-то идеи, это больше вот, э, чтобы, ну, понять, эм Э, вот э Да, и, наверно, вот даже вот то, что ты, э, с сталкиваешься с какими-то моментами, да. Как их решать, а, как их не решать? Да, вот ты с столкнешься с какими-то нюансами, которые тебе могут помочь двигаться вперед или не двигаться вперед. Ты анализируй, потому что если, э, как говорится, если ты ничего не делаешь, ничего и не происходит ничего ни н ничего не меняешь- ничего и не меняется, да. Но получается, что вот, э как ты можешь что-то узнать, что тебе нравится, не нравится, если ты ничего не пробуешь, да. Ты говоришь: "Ой, мне то не нравится, мне то" А ты пробовал? Если ты всё пробовал, и тебе всё не нравится, да, ты должен, наверно, в другую тогда планету лететь, жить.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. <chuckles> Связи в универе, ты имеешь в виду? Мгм. Ага. <chuckles> Так вот тс Да, да. Так вот ц э, м. Да, слушай, смысл-то как раз таки этого отпуска после школы перед университетом в том, чтобы дети, как правило, походили на какие-то курсы. Что-то попробовали разное из тех сфер, которые им более-менее интересны. Потому что попробовав на практике, они обычно и осознают, они хотят дальше этим заниматься или нет. Потому что, знаешь, как правило, э, школьники, они, э, в течение вот, э, когда учатся, да, во время школы, они особо ничем-то и не увлекаются серьезным. Это, как правило, хобби базовые, которые, м которыми многие школьники увлекаются, и это не то, что ты сможешь делать потом, например, в работе. Поэтому, э, вот эти вот, э, о отпуска перед университетом- они, наверно, даже полезнее будут, чем сразу взять и пойти какой-то университет, потом его бросить, потом начать новый университет, э. Мне кажется, наоборот, так будет как-то рациональнее, что ли, нет?
Я думаю, что всё-таки это может зависеть от человека, да, вот каждый человек, э, наверно, как-то, а, ну, разное себя чувствуется. Допустим, вот сейчас я там никуда-то, ну, не пошла, и я вот у меня б больше стимула, допустим, н ну, пойти и нету, да, потому что как бы я взрослею и как-то всё меняется. Ну, конечно, есть люди, если они знают, что, допустим, ну, вот я не пойду вот в этот год, э, там куда-то дальше учиться, я попробую себя, а, вот, как ты правильно выразилась, а, в других местах посмотреть, как, ну, как всё как всё будет, как всё получается, да. Да-да-да. Тогда тебе могут открыться новые пути. Может, даже ты поймёшь, что можно куда-то в другое место идти обучиться. Если та вости допустим, у тебя есть деньги, ты можешь их вложить, да. Ну да, конечно, везде, на неважно, ты учишься там, потом бросаешь, не учишься, э, не бросаешь там, в другом месте что-то делаешь. Везде какой-то опыт- это очень круто. Но бывает такое, что ты заканчиваешь школу, говоришь: "Да, я там что-то подумаю подумаю". Это не подумается, если ты ничего не будешь делать. Вот это "подумаю"- что ты там подумаешь? Да ты там макароны съешь и фильм посмотришь, ты подумае ничего ты там не подумаешь. <laughs> Ну, как, е если там, ну, если там, да, допустим, ты после школы куда-то реально вот едешь, что-то делаешь, э, какие-то там бесплатные программы Да-да, тогда, может, да, какие-то идеи появиться. Но если ты, вот как я, после школы, да, сижу там, ем, э, играю в компьютерные игры, что-то смотрю, тогда уже как-то вот такое чувство, что как будто как будто уже и никакие идеи не приходят, потому что, может, э, мотивации никогда и не было, вот. А почему должны какие-то идеи прийти, если, допустим, мой, м, ежедневный вот, э, вот каждый день, да, вот, э, такой же, как и я, когда училась школе, да? После школы, перед школой, да, у меня такие же, а, действия, э, после школы, только щас школы нет. Откуда у меня может появиться какая идея? Если у меня в школе не появилась идея, если у меня дома при просмотре и едя этих макаронов, а, а, ничего не те те не пришло, то если я сейчас буду не учиться, а есть макароны только и смотреть фильмы, а это тоже ничего не при мгм, мгм. Это очень редко, что что-то там я увижу в фильмах и такая: "Вот я хочу быть режиссёром". Нет, это так не работает. Поэтому вот ты правильно сказала: надо куда-то ехать, что-то делать, какие-то бесплатные программы и так далее. Но не все так могут, не все хотят, не все любят путешествовать. <chuckles>
Ага. Мгм. Ну, разное потрогать, просто разные вещи. Мгм. Ага. <chuckles> Ну да. <chuckles> Да, да, занимаешься чем-то. Мгм. Мгм. <chuckles> М. Мгм. <chuckles> Ну, слушай, э, смотри, ты же говоришь, что ты играешь в игры, а чё ты не хочешь связать своё будущее и свою жизнь с играми, раз ты так много этим занимаешься? Ты, з видимо, очень хорошо в этом разбираешься. Ты можешь пойти разработчиком, дизайнером, тестером, кем угодно, всё что угодно, связанное с этой сферой. Разве нет?
Я хотела, а, стать, а, <chuckles> UX/UI-дизайнером, но у меня не то чтобы не получилось, просто там надо, как бы, уметь рисовать и хотеть уметь рисовать, и хотеть, э, рисовать. <chuckles> Даже если там просто эти иконки, там н не всегда над не во всех играх надо, но если ты начинаешь, чаще всего надо приспосабливаться ков ко всему, что дают. А у меня такое не особо получалось и потому что ну если есть ка какие-то н ну ребята из моей семьи, которые умеют рисовать, но мне просто не особо это интересно. И ещё у меня вот проблемы с глазами, мне очень сложно сидеть за компьютерами. И довольно-таки редкие проблемы с глазами и, э, мне двоится, и мне очень сложно читать текст, мне очень сложно лепить какие-то иконки. И получается, что мои глаза очень очень уставали, и я думаю, наверно, это немножко не говорю, что если бы этого не Да. Я не говорю, что если бы этого не было, это было бы легче, но я просто говорю, что, наверно, было бы немножко легче, немножко так не так депрессивно и не так сложно. Поэтому, наверно, да, это одна из таких причин, что вот, а я люблю, да, я люблю шутеры, но я н бы не могла стать сама профессиональным киберспортсменом, потому что, во-первых, я девушка и у меня реакция по-другому. <chuckles> У нас, как бы, мы я думаю, что женщины немножко <tsk> женский пол немножко по-другому реакция сложная немножко по-другому. Мы акцентируемся на вещах. У мужчин это немножко тоже по-другому. Они больше приспособлены к таким, а Не говорю, что женщины не могут хорошо играть, они могут, да. Всё равно будет какая-то женщина, которая будет лучше играть, а, в вот там в какие-то шутеры нежели другая, да. Но, как бы, всё равно есть какая-то статистика, которая, как бы, показывает, да, какие-то факты, которые просто Ну просто как мы родились, мы уже так созданы, что, э, мужчины в этом спорте они немножко ну, они у них по-другому реакция с сложена, ему не не немножко легче, э, вот акцентироваться на вот, э, какие-то там моменты, да, в игре. И поэтому, как бы Ну это сложно, и ты должен тренироваться там, может, <chuckles> с 5, с 4 лет, как, ну, в каждом профессиональном спорте, да. И поэтому это тоже сложно вот тестиро Ну может, да. Но там надо тоже, как бы, какие-то какая-то часть программирования, опять же маленькие буквы сложно для глаз и вот это гировать, да, вот проверять, как бы Ну, может, можно, но всё-таки опять за компьютером сидеть- это довольно-таки такое. Вот, я могу только принимать, а, большие моменты, да, там какие-то там Шутер, там что-то очень быстро двигается, очень что-то громкое двигается, да, там. А такие маленькие тексты я я не особо люблю читать, не особо у меня хорошо получается, потому что мне постоянно двоится, у меня постоянно, как будто перекидывается, вот, э, страничка, когда читаю 1, как будто я должна уже читать 2, у меня опять как-то вот перекидывается этот взгляд на ту предыдущую, а я даже не осознаю это, пока не пон начинаю понимать, что это та же самая страничка, потому что начинаю читать, и поэтому довольно-таки сложно. Ну да, идеи про это, конечно, были, да, чтобы вот, а, как бы не останавливаться и всё-таки было такое, что вот- а дайте мне время, дайте мне время и я попробую что-то с э <chuckles> с этого слепить, да. Но щас немножко пер перешло в другое, как бы, я постоянно и постараюсь себя искать, потому что понимаю, что не могу жить нигде, не могу не делать ничего, да, надо всё-таки что-то делать. Не люблю работать на кого-то, пусть тогда работают на меня. А не люблю работать на кого-то, пусть тогда у меня с откроется свой бизнес, да. Э, ну надо постоянно думать, надо постоянно анализировать, там, да. Чего ты хочешь, чего ты не хочешь, да, там с какими-то, может, болезнями приспособиться, да. Ну есть какая-то болезнь. Ну что поделать? Она уже есть, там, неизлечима, да. Ну приспособься, попробуй тогда с другой стороны. А может, наоборот, это хорошо, может, потому что ты не смог что-то делать, тебя это приведёт к тому, что ты, э, даже лучше бы делал, да, и больше зарплата у тебя была и больше мотивации что-то делать, да, и может даже поинтереснее, поэтому никогда не знаешь, нужно пробовать.
Мгм. Ага. Мгм. Ага. Сложно будет? Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Мгм. Так. М. <chuckles> Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. <laughs> Слушай, у меня вопрос появился. А ты, э, закончила университет?
Нет, нет, нет. Я я нь я не закончила. Мгм.
Мгм. Ну, то есть, э, всё-таки, твоя идея о том, что нужно пойти в университет и попробовать, она немножко нерабочая, да, получается?
Ну получается, что. Я просто где-то, э, читала про это, просто читала где-то, где кто-то, а, в ТикТоке говорит: "Ой, там я не пошла там, а, я сделала, м, как бы паузу, да вот в этот, э, год я никуда не пошла, чтобы я попробовала себя поднаходить". Кто-то я вижу в комментариях, да, пишет: "Нет и не делайте так, потому что потом вы в принципе не захочите учиться". Я такая сижу, да, уже вот год прошёл такая. Мгм, мгм.
Ну, а слушай, это же частный случай, это же не статистика, которая показывает обратное. А на самом деле статистика показывает, что если человек пробует себя, а, какое-то время до поступления в университет, а. Скажем так, качество его образования, качество его обучения, и в целом, как он растет как специалист, оно выразительно повышается. И тут как бы нужно смотреть на какие-то объективные исследования, а не на частные случаи в ТикТоке, наверное. Поэтому, может быть, тебе, э, в этой ситуации просто надо было тоже вот так вот отдохнуть? Щас то понятно, ты пытаешься там что-то сделать, учиться, развиваться, пробовать новое. Но по итогу, судя по всему, у тебя это пока что не очень хорошо работает. Так, может быть, э, все-таки стоит сделать перерыв от вот этих вот всех, э, пробований, скажем так? Может быть, твой мозг уже, там, не знаю, кричит: "Асап!" И пытается тебя остановить? Может быть, ему отдохнуть надо, чтобы, в конце концов, пришла именно та самая идея и то самое дело, которым ты хочешь заниматься-то, собственно.
Да. Или да, я сейчас немножко поспокойнее отношусь ко всему, как бы, там: работаю, не работаю, а, отдыхаю, не отдыхаю. Как-то вот я нахожу какие-то способы, да, и довольно-таки, м, я легко достигаю всего. Вот я единственное, что люблю в себе, вот что меня постоянно мотивирует- это то, что я очень неплохо достигаю всего, чего я хочу. Неважно, каким способом, да, ну, конечно, в мере понимания, да, но я достигаю всего, чего я хо не знаю как.
Мгм. Мгм. Ну да. А чего, например? Что у тебя было такое в жизни, чего ты достигла, прям вот захотела- и достигла?
В принципе, всего. Я там захотела уехать в другую страну, думала, так это так сложно, взяла просто один день- и уехала. Сейчас в другой стране так там, ну, деньги, допустим. Я всегда, ну, хотела зарабатывать там, а, была когда-то вот, э, да, ну, ранее работа там. Как-то, может, 2-3 года назад я хотела просто работать из дому, да, это была просто моя мечта. Даже если люди говорили: "Не выбирайте работу там по работе из дому", да, а я вот захотела- и я получила эту работу. Просто не з я даже не знаю как, я просто взяла и получила. Я просто у меня всё, что я хочу, у меня всё материализуй ну, мне мне мне всё приходит, не знаю я не знаю, как это делаю, я настолько, наверное, уверена.
Мгм. Так, а еще что? Мгм. <chuckles> Ну, значит, ты что-то делаешь для этого, понимаешь ж, не бывает же так, что оно просто приходит тебе в руки. Значит, ты что-то делаешь для этого, какие-то хотя бы минимальные телодвижения, скажем так.
Да-да. Ну, как будто иногда приходит, это как будто какой-то маги, потому что ты как будто, ну, ты как бы, ну, пробовал, да, вот это получить, но чаще всего люди не получают, а ты получил, да, и ты очень хотел, ты получил. Как будто тогда кажется, что это как будто какая-то магия, да, вот с твоими усилиями, но какая-то магия. Поэтому да, это вот что я в себе люблю, вот что меня мотивирует, это постоянно, как будто я получаю то, что я хочу, я поэтому движусь постоянно вперед. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну, слушай, это отлично, на самом деле. Я просто думаю, что, если ты так дальше будешь продолжать хоть что-то делать, и, в конце концов, твое любимое дело, которым ты захочешь заниматься оставшуюся жизнь, оно к тебе в итоге придет таким же способом.
Да, это правда! Спасибо тогда, и пока!